Hi, chào bạn. Hổng biết ngày hôm nay của bạn thế nào?
Ừm, chào bạn nha. Ngày hôm nay của mình cũng khá là ok, kiểu, thời tiết nó mát mẻ, còn bạn thì sao?
Ừm, ngày hôm nay của mình thì thứ Sáu, cuối tuần sắp cuối tuần rồi, nên cũng khá là nôn nao, nên nói chung là ờ, được 2 ngày nghỉ. <chuckles> Thì hổng biết khi bạn nghỉ thì bạn có, giống như là, đi đâu chơi xa, hoặc là, ờ, tìm tới thiên nhiên để thư giãn hông? Hay là bạn có cái cách thư giãn nào khác hông?
À! Uầy, thế thích quá, đúng không? Thật ra thì là lúc mình mệt mỏi ấy, mình hay đi ra mấy quán cà phê mà nó, kiểu, view thiên nhiên, à, <laughs> kiểu, bờ hồ chẳng hạn này. Kiểu, thành phố thì mình nghĩ ra bờ hồ các thứ nó hợp lý rồi, chứ còn nếu mà mình ở quê mình hay, a, kiểu, đi lên núi lên rừng.
Ờ, ừm. Ừm. Ờ, vậy thì quá hấp dẫn. <chuckles> Ừm. Tại nói chung là hổng biết sao, nh nói chung là khi mà, ờ, thấy cuộc sống nó quá căng thẳng đi á, thì mình cũng hay tìm tới thiên nhiên, kiểu là, giống như, thấy cây xanh hông biết cái màu xanh của cây nó làm cho tâm trạng của con người nó dịu đi hay sao á.
Đấy, đấy, <chuckles> ừm. Ừm, ừm, ừm. À! Đúng mà, đúng nha, cái mình cũng thấy đúng nha.
Ừm.
Kiểu là, ngày xưa ấy thì con người nó rất, gọi là, gần gũi với thiên nhiên, đấy, thành ra bây giờ cứ, kiểu, có cái tí thiên nhiên vào nó nó thoải mái hẳn à. <chuckles>
Thì hổng ừm, sao bạn? Ừm. Ừm, thực sự, kiểu, nhưng mà, giống như, nếu mà bạn ở cái vùng mà lân cận thành phố á thì nó sẽ dễ thở hơn, chứ còn trong thành phố thì mình thấy dù là kiếm tới cây xanh thì ở đâu đó nó vẫn có cái sự ngột ngạt, khói bụi á.
Ừm, ừm, ừm. À! Đúng rồi. Đúng nha, đúng nha. Kiểu, mình đang, kiểu, ở Hà Nội ấy, mà nhiều lúc muốn ra ngoài đi bộ các thứ cho nó thoải mái mà toàn thấy bụi với lại tiếng còi xe ô tô các thứ nó rất là ô nhiễm mà.
Ừm. Ừm, đúng. Đúng, đúng, chính xác. Kiểu, trừ khi nhi những cái khu nào mà nó tách biệt luôn á. <chuckles>
Ừm, ừm, đấy, không thể nào thoải mái được. Đúng rồi, đấy, những cái khu tách biệt như kiểu phải ra ngoại ô hoặc là, ra những cái khu mà như, kiểu kiểu, vương quốc Long Biên chẳng hạn, thì <chuckles> nó mới thoải mái được. À, thế thì không biết bạn ơi.
Ừm, ừm. Tại mình thấy sau này hình như Hồ Chí Minh, hoặc là Hà Nội, hay là mấy cái khu du lịch sinh thái á bạn, thì hổng biết là ở ngoài Hà Nội hổng biết có hông ta?
Ừm, ừm. Thật ra là nó có nhưng mà để để tiếp cận đến đấy nó khó lắm, kiểu, dân đen như mình khó, <chuckles> thế không biết bạn thì sao? Bạn có hay đi ra những cái chỗ có thiên nhiên không?
À! <laughs> Ơ, mình thì cũng có, hồi xưa thì lúc ở Việt Nam thì cuối tuần thì, kiểu, mình hay đi câu cá nè, tại tại ở trong ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, họ xây rất là nhiều cái khu du lịch sinh thái ở ở miền ở ở miền Tây á, là, kiểu, dành cho tùy theo sở thích dựa trên sở thích của du khách. Ví dụ là tới cái khu du lịch sinh thái đó để ăn trái cây, thì là nó sẽ có cái khu chuyên về trái cây luôn theo mùa, rồi có cái khu du lịch sinh thái thì, kiểu là, ờ, họ xây ao, mương, rồi có thuyền xuồng vậy đó, rồi, ờ, xây những cái kh cái nhà hàng ăn uống trên sông á, thì nó khá là mát. Đúng rồi, kiểu, đi lâu l ờm, cuối tuần đi như vậy thì thấy khá là thư giãn.
Có à? À, câu cá luôn. Ừm, uầy thích nha. Ừm, ừm. À, ăn trái cây. Ừm. Ừm, uầy. Thế thì hay quá. <laughs> Ừm. Khá là thoải mái chill, chill, ưm, như kiểu, bây giờ mình ở Hà Nội cuối tuần thì cũng chỉ la công viên thôi à, kiểu, kiếm quán cà phê nào đó. Chứ như ngày xưa mình ở h quê mình ấy, là ở tận Hà Giang cơ, thành ra là cứ mỗi lần chán chán như thế là mình lại lên, a, mấy quán cà phê ở trên núi, <chuckles> cũng khá là thoải mái.
Ừm. Ừm. À! Ờ. Ừm. Thì, ờ, không biết là à, s ừm.
Thì là không biết ấy, thì là ngoài ngoài thiên nhiên như kia ra thì bạn còn tìm cách nào để thư giãn không?
Ờ, ngoài những cái thiên nhiên ra thì, ờ mình hả? Mình hay đi biển.
Biển. À, cũng ô kê đấy! <chuckles>
Ờ, ừm. Tại mình thấy biển cũng là một cách để giảm stress rất là hiệu quả, đặc biệt là đang mùa hè nắng nóng nữa. <chuckles>
Ừm. Thật ra là như mình ấy, là là mình mình là mình cũng rất thích đi biển à, tại vì, kiểu là, mình ở trên núi nhiều nó quen rồi ấy, thành ra là mỗi cái lúc được đi biển là rất là thích. <laughs>
Còn còn bạn thì sao? Ừm. Ừm. À. Ừ, thật sự thì mình cũng vậy. Tại ờ, nói chung là, ờ, nếu mà chọn giữa rừng và biển thì mình vẫn là chọn biển, thì chắc biển cũng được xếp là lò thiên nhiên mà, đúng không? Thì <chuckles>
À. Ừm, đúng rồi. Ờ, cũng đúng, cũng đúng. <chuckles>
Ờ, thì đó, thì, ừm, hổng biết sao nữa, đứng trước biển thì khi mà thấy cái khung cảnh nó bao la á, thì mình thấy
Đấy, thì là ừm, mình hiểu, mình hiểu. Kiểu, chân trời nó ấy, đúng không? Nó nó, kiểu, nhìn chân trời, nhìn, kiểu như cái nó chạy mãi à. Xong đặc biệt là lúc mình có lúc có hoàng hôn hay là có bình minh ấy, uầy, nó thích. <chuckles>
Ừm. À! Đúng rồi, rất là đẹp luôn.
Ừm, đấy, đấy, đấy. Thế thì ừm.
Thì hổng biết là bạn có cái kiệm nào cái kỷ niệm nào với thiên nhiên mà khiến bạn cảm thấy nó thực sự là bình yên hông? Bạn chia sẻ vơ mình nghe với.
Bình yên à? Thật ra thì là cái lần đầu tiên mình mình ở quê, mình người Hà Giang ấy, thì lúc đầu lúc mình cũng không đi vùng cao mấy đâu. Bởi vì mình, kiểu, rất là sợ say xe. Nhưng sau đấy thì là mình có đi một lần ấy, thì là đi đúng đủ đủ hết luôn. Đấy, chì là uầy, bảo: "Không ngờ cái chỗ mình ở ló lại đẹp như này, nó lại chill chill thoải mái như này." Thế mình, kiểu, trước giờ mình lại không đi, kiểu, cứ từ chối, kiểu, nghĩ là đâu cũng như nhau ấy. <chuckles> Kiểu, kiểu là "Khu này cũng giống khu kia thôi." Đấy, đấy, đấy. Ừm.
À. À! Ồ, ra vậy! Ờ! <laughs> Không, thật sự nha, mình thấy Hà Giang rất là đẹp luôn á. Mình đi một lần mà ngay cái mùa hoa tam giác mạch á, ôi mình bị mê. Yeah.
Đúng rồi. À, mùa hoa tam giác mạch luôn. Uầy. Thì đấy, thì ngày x kiểu, mình ở đoạn gần thành phố ấy, thành ra mình nghĩ ở đoạn nào cũng giống thành phố à. Mà bạn đi rồi bạn biết đấy, ở cái thành phố nó cũng đâu có đẹp mấy, đúng không? Nhưng mà đi lên qua khỏi thành phố cái, nó, uầy, nó đẹp vãi!
À! Kho nhưng mà cảnh mình thấy cảnh đẹp. Đúng rồi, mình thấy cảnh rất là đẹp. Còn mà tại mình có nhớ mình chụp ngay cái, ưm, mơ cái mốc, ơ, không không không ki lô mét, Hà Giang đó. Ờ, thì thì hình như cái đó là nằm trong đúng rồi, chính xác, hình như cái đó là nằm trong thành phố. Thì đúng là trong thành phố thì mình thấy nó chưa có gì ấn tượng, nhưng mà đi ra ngoài một cái là quá đẹp.
Ừm, ra ngoài người ta gọi đúng rồi. À, à. Ừm, ừm. Rồi, rồi, ra ca chỗ công viên, đúng không? <chuckles> Ừm. Đúng rồi, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi. Uầy, đúng rồi. Đi ra ngoài thái toàn chiên nghiên, xong là các thứ nó đẹp, nó thích. Mình bảo :"Uầy, ngày xưa mình chỉ đi loanh quanh thành phố tầm 50 cây các thứ thôi. Mà đi ra khỏi đến mấy tỉnh khác, kiểu, lên Đồng Văn này, đi sông Nho Quế này. Uầy, cảm giác bình yên vãi." <chuckles> Kiểu, không ngờ quê nhà mình có đẹp như này mà mình lại, kiểu, mình bỏ lỡ ấy. <laughs>
À! Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi. Tại vì mình thấy quá lúc đó là nổi lên quá tr tour du lịch, đi tới, a, Hà Giang, Đồng Văn, Lũng Cú, đi nguyên c ừm, mình đồng ý. Hồi đó mình đi hình như có tám triệu mấy à. Thì lúc đó mới đúng rồi, include mọi thứ á.
Đúng rồi. Đấy, mà giá nó rất là rẻ. Đấy còn cả vé máy bay, đúng không? Ừm. Rồi đấy, khá là rẻ. Bởi vì mình thấy cùng mà nếu mà tự túc ấy, cầm 1.000.000 1 ngày 1 người thôi là sống như vua rồi, mà 2 người chung một xe nữa thôi r rồi 1.500.000 1 ngày là sống như vua à. <laughs>
Mình thấy khá là ô kê. Ừm. Ừm. À, đúng rồi. <laughs> Với mình thấy đồ ăn ở nơi đó cũng rất là ngon, nó lạ á.
<laughs> Ừm, đấy, kiểu là, đối với người Hà Nội có thể người ta không thích lắm nhưng mà mình nghĩ đối với người miền Nam, miền Trung ấy, thì là người ta sẽ thích bởi vì là nó nó mang hơi hướng, kiểu, Trung Quốc thôi, nó không, kiểu, ngọt ngọt mấy. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, tại mình ăn mình thấy nó khá là lạ miệng, thì, kiểu, ơ, t chưa chưa nếm thử cái vị đó bao giờ. <laughs>
Ừm, đấy, đấy. <laughs> Ừm, cũng khá là hay, nhưng mà nếu mà bây giờ được chọn để đi du lịch một địa điểm nào đó mà nó liên quan đến thiên nhiên ấy, thì bạn sẽ chọn địa điểm nào?
Ờ, ý là nơi nào luôn hả bạn? Hay là mình chỉ à, nơi nào hả? Đây, hồi kỳ mình đi, ơ, mình có ờ, mình đi Nhật thì mình tha rất là thích, hông, không phải trong nội đô thành phố nha, mà mình đi ra những cái vùng ngoài á, thì mình thấy nó lại rất là đẹp luôn. Tại mình thấy ở Tokyo hay Osaka thì nó khá là xô bồ, nó đông đúc quá, nên là, hả nó thì nó cũng như cái nơi mình đang sống thôi thì mình cũng hông thấy gì đặc biệt. Nhưng mà khi đi ra ngoài cái vùng, giống như là, Gunma nè, hoặc là Nagano, Nagoya thì mình thấy nó rất là đẹp. Và đặc biệt là, ờ, hồi mình đi vào mùa đông á, thì mình tắm cái đúng rồi, mình đúng rồi, mình tắm onsen mà ngay ngoài trời mà tuyết đang rơi luôn trời, cảm giác đỉnh của chóp.
Ừm, ừm. Nhưng mà bạn bạn, ừm, ví dụ, kiểu là, nước nào đó? Nhật. À! À! Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm, ừm. Wow! Ừm, đi vào mùa đông có tuyết. À, suối nước nóng. <laughs> U. Ôi, thế là cái phòng tắm đấy có tắm tắm có tắm chung hay phòng tắm riêng, phòng tắm, kiểu, tắm chung với nam nam với nữ không? Nam với nữ luôn?
Ờ, chung luôn. Nam nữ đúng rồi, tại vì cái đó ngoài ngoài trời thì nó khá là lộ thiên nên là ai cũng thấy nên là chắc là hưng không ai dám làm gì đâu. <laughs> Mà tại vì mình thấy cái nơi đó khá là đặc biệt, tại vì, ờ, trước á, mình đi á, là onsen là chia ra nam nữ tắm riêng, thì mình thấy khá là buồn. Tại vì khi mà có đúng rồi, tại vì nếu mà đi cặp đôi đi đi với chồng mình đi, tự nhiên chồng mình qua kia cái chồng mình nói: "Ủa, anh qua anh ngắm gì ở bển em?" <laughs> Thì nó cũng hơi mắc cười. <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> Mình hiểu, mình hiểu. Đúng rồi, đúng rồi, thường thường nó là thế. À, khá là buồn, ù. Ờ. <laughs> <laughs> Đúng nha, đúng nha. <laughs>
Đúng rồi, còn cái chỗ này thì có thể là, ờ, cho những cặp đôi, cho những cặp vợ chồng, người ta có thể ngắm cảnh thiên nhiên cùng với nhau.
Ừm. Ừm, ừm. Ơ, nhưng nhưng nhưng mà, kiểu, không biết là có một cặp khác vào thì có vấn đề gì không?
À, không bạn, cái hồ nó bự lắm, nó siêu bự luôn. Đúng rồi, và nó có nhiều cái vách n giống như là, nó nó xây khá là hay là nó làm những cái vách giống như lễ
Ừm. Ha. Cũng bự lắm luôn. Ừm. <chuckles> Đấy. Ừm, ừm. Tại mình, ờ, gần đây mình có đi tắm suối khoáng ấy thì nó lại, kiểu, chia ra cái ô nam, ô nữ, thành ra là, kiểu, mình cũng thấy tò mò là không biết bây giờ tắm chung nó như thế nào? <chuckles> Tại kiểu trên phim Nhật nó cũng hay có nhiều ấy, kiểu, ở trên hoạt hình các thứ. Không, ý là chia chia một bên nam, một bên nữ thôi chứ cũng không đến mức là ô này ô kia. <chuckles> Ừm, đấy, đấy, đấy, thì nó cũng khá là tò mò. Ừm không à.
Ờ! À, vậy hả? Ôi! có vụ chia ra ô nữa hả? <laughs> À, ra vậy, mình hiểu rồi. Ờ, hông, cái này thì không nha, kiểu, giống như, mình thấy là mỗi cái group mà đi chung với nhau á, thì tự nhiên họ, ừm, ừm, co thành một cụm vậy đó, thì họ ngồi từng group, từng group trong cái hồ vậy đó, nam nữ lẫn lộn.
Ừm, không à. <chuckles> Ừm, ừm, thế chứ thế thì cũng không có quá là kiểu là ờ, đấy thế thì cũng không không bị lo quá vì cái phần, gọi là, ờ, bị người khác ngắm nghía, đúng không? <chuckles> Kiểu, toàn người quen mà. Ừm.
Đúng rồi, chính xác. Với lại, kiểu, mình thấy cũng có nhiều cặp gia đình Nhật dẫn con cái cũng vô hồ đó luôn. Thì mình tại cái khu đó nh nhiều hồ lắm.
Ôi, nhiều hồ lắm luôn. Thế không không không biết có bao nhiêu hồ lấy khu của bạn tắm?
Ừm. Nó có 7 hồ, thì có 4 hồ ngoài trời và 3 hồ ở trong nhà, mà ở hồ ở trong nhà thì hông có gì đặc biệt hết, chỉ có hồ ngoài trời nó đẹp thôi.
7 hồ? Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Hồ trong nhà không ai thích mấy, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi. Đồng ý với bạn. Ủa, như nhà theo bạn á, thì cái, a, bạn thấy là cái việc dành thời gian ngoài trời thì nó có giúp thay đổi cái tâm trạng và sức khỏe của bạn hông?
Ừm, đấy, đấy. Ừm, ừm. À, có nha. Nhưng mà, ừm, thứ nhất là mình thấy là ra ngoài trời mình gặp ánh nắng mặt trời ấy, thì mình thấy là nó rất là tốt cho cái đồng hồ sinh học. Giả sử như bạn mới ngủ dậy đi, xong rồi là ừm, đấy, xong bạn bạn ra ngoài bạn ngắm mặt trời một tí thôi, kiểu là, không phải nhìn thẳng mặt trời mà, kiểu, ngắm ánh nắng một tí, chúng ta sẽ thấy là, kiểu, cơ thể nó sẽ biết là, ôi, vừa ngủ dậy xong có chút ánh nắng nhẹ nhẹ là buổi sáng, đúng không? Xong đến chiều bạn làm thế một lần nữa nó sẽ biết, ôi, bây giờ lại là buổi chiều rồi, lại nắng nhẹ rồi. Đấy, thế là đến tối bạn sẽ đi ngủ rất là ngon.
Ừm. Ừm, mình đồng ý với bạn. Ừm. Yeah. <chuckles> Đúng, đúng. Ừm. Ờ, ừm, cũng hay. <chuckles> Mình thì đúng là thấy là thiên nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái tâm trạng với sức khỏe của mình á, tại, kiểu giống như, bữa nào mà trời âm u rồi, ờ, đen thui, thấy tâm trạng mình nó cũng muốn héo hắt theo luôn. Hồi nãy cái bạn diễn tả là những ngày vui tươi, đúng hông? Ánh nắng chiếu, ừm.
Đấy. <laughs> Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. À, đen thui à? <laughs> À, thực ra cũng tùy ví dụ như kiểu là à. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Đấy, chill chill, ơ, nhưng mà nhiều lúc, kiểu, h những ngày hè như thế này ấy mà mè ch mình thấy trời âm u là cũng khá là thoải mái bởi vì là nó mát. <laughs>
Đó rồi. Ờ, nó mát, ừm, bạn nói đúng. <laughs>
Ờ, đấy, đấy, thì chắc cũng tùy thời tiết, đúng không? Tùy tâm trạng. Ừm.
Ừm. Vậy thì hổng biết bạn có cái thói quen nào để tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày hông? Chứ mình thì hồi xưa nếu mà ở Việt Nam là, kiểu, mình hay ra ban công, mình hóng gió, kiểu vậy đó.
À. Ừm, ra ban công hóng gió. Ờ, cũng khá là hay, mình cũng muốn ra ban công hóng gió nhưng mà, kiểu, cái chỗ mình ra hóng gió toàn bụi à, độc lắm. <laughs>
Ờ, ừ. <laughs> Thì bạn nói cũng có lý, chắc tại hồi xưa là ló xưa lắm rồi, cách đây mười mấy năm rồi nên là chắc nó đỡ hơn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, đấy. Thật ra thì lúc lúc mình về quê mình hay nà có cái thói quen là đi tắm nắng. Kiểu là, ừm, kiểu, nhiều lúc là mình kiểu 12:00 trưa mình tắm tầm 10, 15 phút thôi. Hoặc là có những lúc là, kiểu, mình, ờ, tắm tầm nửa tiếng, 1 tiếng vào những cái lúc, kiểu, sáng sớm hoặc là chiều muộn. Đấy.
Ừm. Ưm, cũng hay. Ừm. Ờ. Hông, mà đúng. Vậy thì, ờ
Ừm, mình vẫn ra đấy nghe truyện sách. <chuckles>
Ừm, ờ, tắm nắng như thế thì cũng có nhiều vitamin D cho cơ thể chứ nhìn ừm, mình thấy phụ nữ Việt Nam là lúc nào cũng bị thiếu vitamin D hết.
Đúng rồi, vitamin D. Ừm, đúng nha. Uầy! Bạn là bạn nữ đầu tiên mình mình thấy là, ừm, nói được cái câu như thế đấy. Bình thường mọi người toàn bảo: "Uầy, ăn nắng làm gì khổ lắm, ấy lắm", như này, như kia, như kia. <laughs>
À. <chuckles> Chứ ừ, thì thật sự là mình thấy ở Việt Nam thì ai cũng trùm như ninja hết, nhưng mà thật ra bạn nói đúng là buổi sáng mà bạn tắm nắng một tí thì rất là, ưm, khỏe cho cơ thể.
Thì người ta cũng không có hiểu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mà thật ra thì mình thấy tắm buổi trưa nó cũng OK thôi, nhưng mà mình đừng có tắm nhiều quá là được.
Ừm. Trưa hả? Trưa, thì mình thấy nó gắt quá. <laughs>
Đấy, nhiều người, ờ ừm. À, nhưng mà, kiểu là, tại mình là không có thời gian để ra ngoài, với, kiểu, mình làm từ sáng từ sáng đến t đến chiều, đúng hông? Thì có mỗi buổi trưa, thì là mình ra trưa một tí mà lúc đấy, ưm, kiểu, ánh nắng nó nặng à, ánh nắng nó mạnh ấy, thì là mình có thể đủ ờ, hấp thụ đủ vitamin D trong thời gian nó ngắn, đúng không? Ra đây tầm 5 phút, 10 phút thôi, xong rồi mình đi vào thì cũng chả ảnh hưởng gì, cũng chả ung thư da được.
À. Ừm. À, ra vậy. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng. Ờ, mà cái cái lớp, ơ, khí quyển ở Việt Nam thì không không ung thư da đâu nên bạn đừng lo. <laughs>
Rồi, đúng rồi. Đấy, đấy, nhiều người họ cứ lo này lo kia, thật ra là mình thấy chó chỉ bị mỗi cái da đen đi thôi. <laughs>
Ờ, da đen đi, chính xác, cái đó thì đúng nha. <laughs>
Đấy, đấy, đấy. Cái đấy là điểm trừ nhưng mà đối với mình ấy, thì tại mình, kiểu, da cũng hơi trắng à, mà con trai người ta cứ khen, kiểu, da trắng giống con gái mình thấy, kiểu, nó không được, gọi là, giống cái lời khen cho lắm ấy, thế nên mình thích, kiểu, da đen đen tí. Ừ.
Ờ, phải, ơ, rám nắng tí xíu cho mạnh mẽ. <laughs>
Đúng rồi, trông nó manly một tẹo ấy, <laughs> bớt pêđê đi tí. <laughs>
Ừm. <laughs>
Ừm. Ừm.
Chứ mình thấy thì chỉ có ánh nắng ở bên Úc á là nó khá là độc là tại vì cái tầng ozone bên đó nó mỏng, thì người ta hay bị ung thư da nhiều. À, vậy hả? Ồ.
Ừm. Đúng rồi, cả ở bên Trung Quốc nữa. Ừm, bởi vì bên Trung Quốc nó nhiều nhà máy các thứ lên thường tầng ozone nó bị yếu đi à. <laughs> Nó, kiểu, nhiều nhà máy khí thải các thứ nó độc ấy.
Ừm. Ừm.
Đấy, đấy. Thế thì là bây giờ nếu mà cho bạn được tắm lắng ấy, thì bạn sẽ chọn tắm nắng vào giờ cái thời gian nào trong ngày?
Mình á hả, chắc là sẽ vào mỗi buổi sáng sớm. Tại mình hông biết nữa, cái không khí buổi sáng khi mà mình đi biển á, thì cái không khí buổi sáng sớm ở ngoài biển á, nó nó nó nó trong lành lắm, rồi nó cũng yên bình nữa.
Ừm, ừm. Sáng sớm, ừm. À. Đúng nó chill chill mát mát, đúng không? Ừm, mình hiểu. Ừm, thôi thì hôm nay rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe cũng như chia sẻ với mình về cái chủ đề là thiên nhiên như hôm nay nha. Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn nha đã chia sẻ chuyện thú vị của bạn cho mình nghe. Chào bạn nha.
Ừm. Ô ô kê. Ừm, chúc bạn ngày mới tốt lành nha. Bye bye.
Bye bye bạn.